<laughs> Auf jeden Fall ist es so: Er, ähm, hat mit dem Teufel dann diesen Deal und er muss der 1., äh, Legionär der Hölle werden, der Anführer der Höllenarmee. Dann darf die Frau überleben.
Okay, also Okay, aber das ist ja Okay, aber das ist ja schon mal 'n Angebot, ne? Also, 1. Legionär des Heeres. Also, das ist ja ä so 'n Deal, wo du dir das vielleicht ja überlegen kannst und, äh, vielleicht für die Frau, ähm, ist es ja vielleicht auch was Schönes, wenn er da in 'ner Legion, äh, arbeitet. Also, er ist Soldat vom Beruf her und wenn er dann noch so 'n sch gute Stelle bekommt, vielleicht ist der auch gut bezahlt mit Höllengeld, also, vielleicht wär das ja was.
Ja. Hört sich erst mal gut an als 1. Krieger, ich weiß. Aber er verwandelt ihn in eine ja. Ja. Ja, genau. Ja. <chuckles> Ne, ne, ist richtig sch richtig schlimm, weil er verwandelt ihn in den Hellspawn. Und der Hellspawn sieht aus wie 'ne Karre Mist. Der ist einfach 'ne lebende Leiche, 'n Spawn halt. Und hat aber super starke Kräfte. Ne, und, äh, jetzt hat er das Problem, er kann nicht mehr zurück zu seiner Frau, weil er sieht aus wie ein Monster. Also hat der Teufel ihn betrogen. Er hat die Frau zwar wieder, sie hat überlebt, aber ist trotzdem nicht bei ihm.
Okay, verstehe. Okay, das ist dann wirklich nicht so schön, finde ich. Ja. Okay. Genau. Okay. Ja, verstehe. Also, be betrügen ist ja generell nicht so schön und dass der Teufel das dann macht, äh, das ist ja dann bisschen sinnbildlich, weil der Teufel ist ja sozusagen der Böse. Also, es wird ja immer so gezeigt, Gott, der ist halt ehrlich und, äh, nachsichtig und halt vertrauensvoll und Teufel als Gegenpart, der betrügt und tötet und, äh, immer das Böse also, der Teufel ist dann wirklich immer, ja, so 'n Sündenbock.
Ja. Genau. Ja. Genau. Ja. Hm. Ja. Ja. Genau. Genau.